صحيح، أيوه، أكيد عملت كده. بس حضرتِك شايفة، أما بيبقى الوالد مقتنع بحاجة معيَّنة، فبتبقى صعبة شوية الست إن هي تغيِّرها. الرجل المصري هي طبيعته كده، ر رأيه هو اللي يمشي بس، مش عاوز رأي أي حد تاني. وفي نفْس الوقت، ابني حِس عايز يتعلَّم وعاوز يكمِّل وعاوز و وكل حاجة، بس والده صعب جدًا. يعني لو مثلًا ما اداش المذاكرة حقها، قصَّر معاه في أي درس، قصَّر معاه في أي حاجة، هتحصل مشكلة كبيرة جدًا، وأنا مش عاوزة الموضوع يوصل لكده. دو ده اختلافنا اختلافاتنا وآرائنا اللي موجودة في الوقت الحالي.
فهمت. آه. طيب، آآ، آآ، إيه؟
وت وتعبت من كتر الكلام، امم. سامعاكِ، سامعاكِ آه.
آه، أنتِ على طيب، أنتِ على أي أساس طيب، يعني حكمتِ إن مثلًا ممكن يكون والده مثلًا يعني م مختار اختيار غلط أو كده؟ يعني ليه ما فكرتيش مثلًا إن ممكن تكوني مثلًا أنتِ اللي آآ، تكوني جاية على الولد أو كده، أو أو إن أنتِ تفكري مثلًا بشكل معيّن، آآ، إنِك تحاولي تعرفي نقط الضعف اللي عند الولد وتحاولي ت تناقشيها أنتِ ووالده، علشان خاطر ما تظ ما تحسيش إنك ظلمتيه، سواء بقى إنِك دخَّلتيه وضغطِّتِ عليه وسمعتِ كلام الوالد، أو إن أنتِ ما دخَّلتيهوش و وبعدين ندِمتِ، لأنِك بتقولي إن الولد شاطر ومتميِّز وممكن يدرس وكده؟ آه، طيب ي عملتِ إيه طيب عشان تحلّي الموضوع؟
أيوه. آه. أيوه. أيوه، عندِك حق، عندِك حق. عشان أنا هاقول لِك هاقول لِك هاقول لِك، أصل أنا مرَّيت بتجربة ثانوية قبله، وكان ليه أُخت أكبر منه، آآ، وطبعًا كنا مبسوطين جدًا بيها، عشان هي كانت ما شاء الله من الأوائل دايمًا في ابتدائي وإعدادي. طبعًا راحت ثانوي، الدنيا اختلفت جدًا، وطبعًا في تأثيرات حصلت، في الآخر وكده، الثانوية طبعًا بتختلف عن أي سنة دراسية تانية وأي مرحلة تعليمية. فطبعًا أثَّر معاها، ما جابتش الكُلية اللي هي عايزاها، فطبعًا ده خلَّى عندي خوف إن ابني، هو كويس وكل حاجة، إن هو مش هيقدر يجيّب يحقِّق حِلم والده أو يجيّب كُلية كويسة، أو ينفِّذ ال أو ينفِّذ اللي والده عايزه. فهو ده اللي تاعبني دايمًا ومخلِّي معانا الآراء دايمًا مختلفة، مش عارفة، أنا صح والّا غلط. أنا مش عارفة صراحة.
آه. فهمت قصدِك.